Sag mal, was sind eigentlich deine Tricks für ein aufgeräumtes Postfach?
Also, ich habe das Gefühl, ich habe das ganz gut im Griff, weil, ne, im Vergleich zu meiner Tochter zum Beispiel, die na ja, andere Generation, die gucken da schon gar nicht oft rein. Aber, ja, die hat zum Beispiel habe ich neulich ihr über die Schulter geguckt, die hat da was d äh, weiß nicht, 1.600 ungelesene E-Mails, um Gottes Willen. Da kommst du ja auch dann nie wieder raus, ja. Ich ich kriege 'ne Krise, wenn ich mal bei paar 'n 20 angekommen bin. Aber bei mir ist das so, das gehört zu meinem Morgenritual dazu, dass ich als Allererstes meine E-Mail angucke. Und dann, ja, wird erst mal so 'ne Art, ähm, T Triage gemacht, ja, also, <chuckles> dass dass ich erst mal gucke: „Okay, was was von diesem Zeug ist jetzt wichtig?“, ja? Und wichtig ist in meinem Sinne, Rechnungen natürlich, oder wenn's irgendwas mit Arbeit zu tun hat, äh, das wird also, dass Arbeits-E-Mails werden immer sofort beantwortet, weil ja natürlich mein Lebensunterhalt davon abhängt. Und Rechnungen, die lasse ich absichtlich ungelesen. Das heißt, ich klicke dran, und dann, äh, mache ich die wieder ungelesen, weil das mein Trick ist, die nicht zu vergessen. Und dann, irgendwann, wenn sich genügend angesammelt hat, dann mache ich dann mal, ähm, 'ne Stunde am Computer und bezahle den ganzen Mist. Aber dadurch, ja dann erinnert's mich immer, weil wie gesagt, das ist mein mein 1. Griff ist zum Telefon am Morgen und meine E-Mail angucken und dann werde ich sofort: „Oh ja, hm, Scheiße, musst ja die Wasserrechnung noch bezahlen.“, und, äh, dadurch vergesse ich das nicht.
Oh, wow. Mhm. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ah. Ja klar, klar. Das ist 'ne gute Erinnerung, dass du's wieder als ungelesen bezeichnest äh, nicht bezeichnest, sondern, ähm, vermerkst. Das ist auch 'n sehr guter Trick, damit du auch die Aufmerksamkeit
Ja, ja, kann kann man ja Gott sei Dank mar markieren, ja. Also, das bin ich froh, dass das geht, und und du kannst ja auch deine E-Mails sortieren. Äh, kannst du sagen: „Okay, zeig mir jetzt nur die ganzen ungelesenen“ und dann habe ich alles, äh, was praktisch auf meiner Liste ist, äh, die ganzen Dinge, die ich machen muss.
Ja. Mhm. Ja, sehr geordnet. Also, ähm, würde also, wenn du jetzt, sagen wir mal, so 'ne Woche lang nichts an deinem E-Mail-Postfach machen würdest, hättest du dann schon über hunderte äh, ähm, ungelesene E-Mails oder ist das nicht so schlimm bei dir?
Oh, Gott. Oh, mindestens. Ne, ne, das wäre ganz schlimm. Es wäre Ka 'ne Katastrophe, also 'ne Woche, um Gottes Willen. Ähm, ja, ne, und das ist mir auch wichtig, äh, dass dass ich da sch immer mal aufräume, denn wie gesagt, sonst vergesse ich da irgendwas Wichtiges.
Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja, klar.
Also, ich ich muss unbedingt Ord für Ordnung sorgen, weil das mein System ist, ja? Wenn und, zum Beispiel, ja, wenn ich mal 'ne Weile sehr viel Arbeit habe und und ich komme nicht dazu. Also, ich ich habe zum Beispiel auch 2 Zeitungen abonniert und die schicken mir natürlich dann per E-Mail diese Artikel. Und dann lese ich so ganz kurz die Headlines und und wenn ich denke: „Oh, das würde ich vielleicht gerne lesen“, habe aber in dem Augenblick jetzt keine Zeit dazu, dann lasse ich auch das ungelesen. Und wenn ich dann mal bisschen Luft habe in meinem Tag, dann le dann lese ich diese Artikel. Aber es gibt dann auch Wochen, wo's wo's so stressig zugeht, dass ich dann einfach sage: „Okay, weg damit, weg damit, weg damit“, weil es kommt ja jeden Tag 'ne Neue. <chuckles> Und irgendwann ist es auch nicht mehr relevant, ja? Nach nach 'ner Woche ist dann sind dann diese Nachrichten sowieso nicht mehr relevant, hat sich die Welt schon wieder geändert.
Ah. Ja. Ja. Ah. Ja, das ist dann auch wieder so 'ne Sache. Stimmt, die Zeit ändert sich natürlich auch. Dann die Frage ist ja, ähm, wenn du also, du bekommst anscheinend einiges an täglichen Mails rein. Ist jede einzelne einzelne Mail, die du bekommst, auch wirklich, ähm, eine Mail, die du du gelesen haben musst? Oder gibt's da auch, äh, wiederkehrende Mails, die nicht essenziell sind, wo du sagtest: „Okay, ich könnte jetzt auch ohne diese Mail, äh, gelebt haben?“
Da bin ich ganz brutal. Äh. Das fliegt bei mir in den also, ich markiere das dann als Junk und dann muss ich das nicht mehr sehen. Und da muss ich sagen, ist mein Mailprogramm auch sehr gut. Das räumt sowieso schon ganz vieles, äh, von ganz allein in mein, äh, Spamfolder rein. Und dort gucke ich mal, sagen wir mal, ach, einmal die Woche rein, überlese mal so: „Okay, es ist jetzt wirklich, äh, nichts Wichtiges.“ Manchmal ist ja dann was Wichtiges reingerutscht. Also, meistens werde ich inspiriert, mal in meinen Junkfolder reinzugucken, weil irgendwer hat auf irgendwas, was ich gesagt habe, nicht reagiert oder ich habe von irgendwem was erwartet und es ist nicht gekommen. Und dann gucke ich da mal rein und manchmal, ja, aus unerfindlichen Gründen stopft das immer mal von meiner Schwester die E-Mails da rein. Und ja, also muss ich mich auch zwingen, da aufzuräumen. Aber, habe ich mir sagen lassen, wenn du deinen Junkfolder immer aufräumst, dann funktioniert das sehr gut für dich und besser, als wenn du den total ignorierst. Also, du du trainierst ja sozusagen dein Mailprogramm, was jetzt tatsächlich Mist ist und was nicht Mist ist. Und wenn mir jetzt 'n neuer, äh, Mensch oder Firma oder was auf einmal anfängt, Werbung zu schicken und sagen wir mal, die ersten zweimal habe ich reingeklickt und die nächsten drei oder viermal mache ich das gar nicht mehr auf, sondern klicke dran und markiere das als Spam, dann marschiert das die nächsten fünfzehnmal sofort in den Spamfilter, dass ich es gar nicht erst sehen muss. Also, das ist eigentlich funktioniert sehr, sehr gut.
Mhm. Hm. Hm. Okay. Mhm. Ja. Okay. Bei persönlichen Mails, also, die du zum Beispiel von deiner Schwester bekommst, landen die immer im Spam oder landen die manchmal, al also, manchmal in dem richtigen Posteingang und manchmal im Spam? Ist das irgendwie Regel also, ist es immer so, oder?
Ja, das ist ganz verrückt. Und ich habe die schon gefragt: „Sag mal, hast du irgendwie so 'n VPN oder irgendwas?“ Die hat gesagt: „P weiß gar nicht, wovon du redest.“ Also sie s wir können's uns nicht erklären. Manchmal, äh, geht's wochenlang gut und dann auf einmal schmeißt's wieder irgendwas manchmal sch schreibt die mir 5 E-Mails, äh, zu verschiedenen Themen und 3 sind im im normalen Postfach und 2 sind im Spam. Also, da siehst du absolut nicht durch. Ja, und das ist sehr frustrierend, weil manchmal bin ich ihr böse, dass sie auf irgendwas nicht reagiert hat. Und dann merke ich 'ne Woche später: „Oh, sie hatte ja reagiert.“ Also, ja, das ist echt echt seltsam. Äh, was mich auch im Augenblick total frustriert, ist und ich ich kann da nix machen. Äh, ich hatte noch so 'n anderen Trick. Also, ich habe dir ja schon erzählt, dass dass mein Postfach und ungelesene Nachrichten das ist sozusagen meine To-do-Liste, ja, und das ist mein mein mein Spickzettel, ja, was ich alles machen muss. Und das habe ich jahrelang als Trick gemacht, dass ich mir selbst 'ne E-Mail schreibe. Also, wenn ich, sage mal, ich ich liege im Bett und und dann fällt mir auf einmal noch was ein und sage: „Oh, Scheiße, musst du das und das machen.“ Dann schreibe ich mir selbst eine E-Mail und dann, am nächsten Morgen, nehme ich das Telefon, sage: „Oho, da ist da 'ne ungelesene E-Mail. Aha, ich muss meine w weiß der Geier was machen, bezahlen, tun, anrufen.“, ja? Da habe ich mir immer so selbst solche solche E-Mails geschrieben, ja? Zum Beispiel, äh, „Zahnarzttermin machen“ oder irgend sowas, ja? Was was einem in in in so 'nem Tag, ja, wo du 'n Haufen Zeug zu tun hast, dann vergisst du das immer wieder.
Mhm. Oh. Okay. Ja, klar. Mhm. Oh, okay.
Und da ärgere ich mich in letzten Wochen total, weil d mein Scheiß-Programm hat beschlossen, dass das irgendwie, äh, ja, komisch ist, und und jetzt schmeißt das die Dinger nicht nur in den Spam-Folder, sondern blockt das komplett.
Mhm. Okay.
Also, das da bin ich jetzt im Augenblick so böse. Ne, ne, die sagen: „Oh, das das das kommt uns sehr spanisch vor. Das das geht nicht mit rechten Dingen zu und ja, und Pech gehabt“, ja. Und und das ja, im Augenblick bin ich da
Ja, okay, dann noch 'n technisches Problem. Mhm.
eigentlich sehr böse, weil ich muss mich dann auf mein eigenes Hirn verlassen, dass ich mich erinnere: „Ey, ich ha hatte mir doch dazu 'ne E-Mail geschrieben.“ Und dann ist die in meinem Gesendet-Folder drin, aber sonst nirgends. Und und das das ja, das ist im Augenblick 'n Problem, weil das hat für mich jahrelang fantastisch funktioniert, dass ich mir dadurch selber Zettel geschrieben habe sozusagen.
Mhm. Ja, und dass es plötzlich dann nicht mehr funktioniert. Ja, das ist dann auch so 'ne Sache. Aber cool, dass du deine E-Mail auch quasi als Notiz-App benutzt, also dass du dir so selbst Notizen zusendest, damit du dich erinnerst: „Okay, ich weiß jetzt, was ich machen, äh, werde oder muss oder noch machen muss, oder ich habe was vergessen oder ich habe noch 'n Termin, den ich einhalten muss.“ Also, dass du nicht nur deine E-Mails liest, sondern dass du dir selbst Notizen zusendest, um dann quasi so deine Aufmerksamkeit auch zu erregen. Ähm, was ist so das
Mhm. Mhm. Ja, genau. Ich bin im Augenblick bisschen ja, ja also im Augenblick geht's grad noch so, dass ich mir dann Gott sei Dank erinnere, dass ich mir selbst diese E-Mail geschrieben hatte. Aber, ja, muss ich mal sehen, ob ich das wieder irgendwie Yahoo davon überzeugen könnte, dass ich kein kein Feind bin, <chuckles> kein Phishing-Scam, ja.
Mhm. Ja, ich bin ziemlich sicher also ich bin ganz ganz sicher, dass, ähm, E-Mail-Programme auch so irgendwie so Ausnahmeregelungen haben, dass man irgendwie gewisse E-Mail-Adressen als Ausnahmen, äh, einsetzen kann. Ich weiß jetzt nicht bei w also, bei das ist ja anscheinend bei jedem 'n bisschen unterschiedlich, aber bestimmt gibt es da 'n Weg, wie man da 'ne Ausnahme irgendwo setzen kann, dass dann so was nicht im Spam landet oder dass es auch irgendwie nicht ankommt oder dass irgend andere technische Probleme passieren. Da gibt's hundertprozentig irgend 'n Weg dafür. Ähm, apropos Weg, jetzt, ähm um noch mal auf dein E-Mail-Programm zurückzukommen, was ist so dein persönliches Lieblingstool, was dir am meisten nütz äh, nützt um wirklich dein Postr äh, Fach aufgeräumt, äh, zu lassen? Also oder hast du benutzt du überhaupt welche Tools oder ist es einfach das E-Mail-Programm an sich, dass es schon, äh, g hilfreich genug ist, um dann postra äh, Postfach aufgeräumt zu halten?
Also, ich muss sagen, ich ich bin da eigentlich sehr konservativ. Also, ich ich benutze eigentlich mein Mail-Programm nur nur ganz rudimentär. Ich ich ich benutze die die Suchfunktion gerne, wenn ich irgendwas ganz Bestimmtes finden will. Ähm, das finde ich sehr hilfreich und dann benutze ich diese Funktion, dass ich nach ungelesen sortieren kann. Und natürlich, äh, finde ich ganz toll, äh, wenn's ums Löschen geht, dass ich da wirklich ganz brutal den ganzen Spam voll da also, ich überlese das mal so und dann kann ich mit einem einzigen Klick kann ich das ganze Ding leer machen. Äh, das das sind so meine meine Hauptfunktionen, die ich da benutze.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, klar, perfekt, nice. Ja, das macht's dann auch natürlich einfacher.
Weißt du, was ich auch toll finde, ist ist das ähm, also, das Programm, was ich benutze, das hebt Ewigkeiten alles auf. Und das finde ich fantastisch, da kann ich zum Beispiel, äh, irgendwem nach 3 Jahren noch beweisen: „Ey, so und so, wir hatten den Vertrag und und du hattest mir damals so und so viel bezahlt und erzähle mir jetzt keinen Mist, dass dass das nicht meine Rate ist.“ Und das das ja, das hebt alles auf. Also, wie man so schön sagt: „Alles, was im Internet ist, geht nie weg.“ Aber ich habe das dann eben sofort griffbereit. Ich kann das suchen und innerhalb von 10 Minuten kann ich irgendwem sagen: „Nein, nein, nein, so war das nicht, das hatten wir ganz anders ausgemacht.“ Also, das ist ähm, das ist auf alle Fälle auch sehr hilfreich. Wobei jetzt Yahoo in letzter Zeit, ähm, haben die jetzt doch gemerkt: „Okay, das geht auf Dauer nicht so.“ Ich habe Yahoo schon, ach weiß nicht, seit 15 Jahren oder was und seitdem hebt das alle meine E-Mail auf, ja, die die Gesendeten.
Hm. Ja, klar. Ja. Ja, das macht E-Mail-Programme.
Und, ähm, jetzt jetzt haben sie gesagt: „Okay, Schluss jetzt. Äh, jetzt kriegt jeder ein ein ähm, na, ein Maximum an Daten und darüber hinaus dann müsst ihr dann zahlen.“ Und das hat mich dann zumindest mal gezwungen 'n bisschen aufzuräumen, dass ich zum Beispiel mal ja, alle E-Mails von 2015 von meinem Mann mal weggemacht habe. <chuckles> Die braucht man ja dann, weiß Gott, nicht mehr.
Ja.
Den sehe ich ja jeden Tag und ja.
Okay, also, das macht ja E-Mail Ja, das macht ja E-Mail-Programme auch so hilfreich, dass die nicht nur zum Kommunizieren da sind, sondern auch als Archiv wirken, dass du quasi auch in die Vergangenheit schauen kannst, um dich dann auch selbst zu überzeugen, ob wirklich auch das, was passiert ist, was, äh, eine Partei dir sagt oder nicht. Oder einfach als, ähm, Archiv, um einfach, äh, Kommunik ähm, Kommunikationen oder Konversationen zu ähm, nachzusehen oder zu archivieren. Wenn du jetzt zum Beispiel privat oder
Ja, und und auch organisiert zu bleiben, zum Beispiel, äh, mache ich mir gerne neue Hefter in in mein Programm. Äh, sagen wir mal, äh, jetzt 'n Hefter sagen Deutschland, äh, 2026 oder was, ja? Und dann fliegt alles rein, was damit zu tun hat. Also, alle, äh, Flüge, die ich buche, alle Autos, die ich buche, irgendwelche Hotels, alles kommt da in diesen Hefter rein. Und dann kann ich das so mit einem Klick alles wiederfinden, wenn ich irgendwas suche zu dem Thema, anstatt dass ich da durch durch mein ganzes Postfach durchkriechen muss.
Mhm, ja, genau, einfach also, sehr gutes Archiv. Also, generell sind E-Mail-Programme d da so fortgeschritten. Und das ist natürlich auch gut so, denn das, äh, brauchen wir heutzutage vor allem, wenn mit so vielen Informationen, mit der wir hin und her schreiben. Wenn du jetzt, äh, privat mit deiner Schwester oder mä mit jemand anderes Privaten schreibst oder wenn du jetzt businessmäßig Kontakte zu jemandem hast und mit dem hin und her schreibst, äh, greifst du eigentlich auch auf Textbausteine zurück oder auf, äh, Standardantworten oder, ähm, formulierst du deine E-Mails alle selbstständig?
Also, ich mache alles selbstständig. Ich würde auch nie, nie jetzt irgendeiner KI den Auftrag geben, auf meine E-Mail zu antworten. Ne. Also, da bin ich, äh, vielleicht zu alt oder mir sind meine E-Mails zu wichtig. Ich lese auch jede E-Mail mindestens zehnmal durch, ehe ich irgendwas abschicke, weil ich ganz genau sicherstellen will, dass ich mich richtig ausdrücke und und ja, dass dass da alles Hand und Fuß hat.
Mhm. Ja, ja, verständlich.
Ja, da da bin ich altmodisch.
Na, ich würde jetzt nicht altmodisch sagen, aber d das macht auf jeden Fall Sinn. Ja cool, also, sehr schön deine also, dein nicht nur deine Perspektive zu hören, sondern auch dein ähm, dein Wissen zu hören, wie du E-Mails verwendest und wie du da a Postfach aufgeräumt hast, war sehr schön mit dir darüber zu sprechen.